Ku mau cerita nih, mmm, sebenarnya aku tuh ada, eee, kekhawatiran ya tentang masa depan aku dan juga keluarga kecil aku gitu. Dan nah sebenarnya aku tuh kayak ada rasa kekecewaan terhadap diri aku sendiri terkait dengan masa depan. Kenapa? Karena, mmm, di usiaku sekarang yang menginjak usia 30 tahunan, aku masih sebagai seorang karyawan dengan gaji yang bisa dibilang ya, mmm, tidak terlalu besar gitu kan. Dan, eee, keinginan aku terhadap, eee, diriku sendiri, untuk, eee, keluarga ya, untuk anak dan istriku itu, di masa depan aku ingin rumah yang layak, kemudian kendaraan yang layak untuk, eee, di ditempati ataupun digunakan oleh, eee, istri dan juga anak-anak aku. Nah, sedangkan, ah, aku kecewanya tuh ke diri aku sendiri karena, mmm, dengan gajiku sekarang itu rasanya mustahil untuk aku bisa, mmm, apa ya, mewujudkan semua itu. Karena, mmm, bisa dibilang heeh, karena untuk, eee, beli rumah, kemudian beli kendaraan yang bagus itu kan, eee, tidak, apa ya, tidak kecil, eee, biaya yang diperlukan gitu kan. Dan itu tuh kayak aku tuh, "Aduh, gimana ya?" Eee, sedangkan beli rumah juga udah berapa ratus juta, kemudian kendaraan itu kayak jauh banget loh, eee, dari gajiku sekarang. Nah, mmm, aku tuh ingin minta saran nih sama kamu supaya, apa ya, kayak, mmm, cara supaya aku, eee, menghadapi kekecewaan terhadap diri aku sendiri, tentang, eee, kekhawatiran aku di masa depan gitu.
Oke. Kenapa nih? Iya. Oke. Sih kurang ya. Iya. Iya. Mungkin sih kalau menurut aku ya, aku rasa itu merupakan hal yang wajar kalau kamu merasa khawatir ya tentang masa depan kamu, gitu kan ya. Karena emang udah di usia 30 dan mungkin, eee, Kakak juga ada ini ya, ada banyak keinginan, kayak mempunyai rumah, punya kendaraan yang layak buat keluarga gitu kan ya. Jadi, eee, pasti, eee, Kakak juga merasa kurang puas ya dengan pekerjaan dan juga gaji yang diterima gitu. Eee, cuman aku juga mau tanya nih. Ini berarti perasaan kecewa i peras perasaan ini, emang kayak baru muncul ya? Atau emang udah lama, gitu?
Mhm. Iya. Mhm. Mhm. Mhm mhm. I Mhm. Iya. Hmm? Heeh? Eee, mem mem munculnya tuh adalah ketika aku sudah menginjak usia 30 tahunan, ya, dan juga, mmm, aku udah mempunyai anak dan istri dan jujur sebenarnya aku sebelum menikah itu aku pay kayak punya keinginan, bahwa di usia 30 tahun aku harus udah punya usaha sendiri yang jadi pegangan aku sampai tua gitu dan ternyata setelah, mmm, puluh tahun ternyata aku masih me menjadi seorang karyawan gitu.
Ya. Oke. Iya iya. Berarti, eee, Kakak sebelumnya punya ini ya, semacam target gitu kan ya? Tapi akhirnya malah tidak tercapai. Iya, aku paham sih kalau Kakak akhirnya merasa kecewa kan oleh karena itu gitu. Eee, ini berarti Kakak ini sekarang yang paling khawatirnya itu adalah, eee, mungkin kayak tidak bisa, eee, apa ya, kayak membahagiakan keluarganya itu mungkin karena tidak ada rumah yang layak atau kendaraan yang layak atau gimana?
Mhm, iya heeh. Heeh. Mhm. Heeh. Nah, aku yang bikin jadi, apa ya kayak merasa kecewa itu ya ataupun agak khawatir tentang masa depan tuh adalah karena aku belum punya rumah sendiri gitu. Karena, mmm, aku sekarang tuh menempati rumah nenek almarhum nenek yang udah meninggal 2 tahun lalu, gitu kan, dan aku nggak mungkin dong kalau misalkan harus tinggal terus di rumah nenek gitu kan. Dah gitu, mmm, ini kan rumah tua ya bisa dibilang jadi kayak, mmm, ada beberapa ataupun bagian ruangan yang memang ada bocor gitu kan dan itu tuh kayak, mmm, aku jadi kayak, "Aduh ini gimana ya bocor rumahnya." Udah gitu untuk perbaikannya tuh nggak nggak apa ya, nggak nggak murah, dan besar, karena, eee, kayak harus direnov total untuk si atapnya tuh kan. Sedangkan, eee, posisinya kan ini bukan rumah aku kan, gitu kan. Nah, itu tuh kayak, "Ya udah, aku harus punya rumah nih." Gitu.
Oke. Oke. Iya. Oh, iya iya. Aku turut berduka ya setelah mendengar kalau nenek kamu udah, eee, meninggal ya. Eee, itu kan berarti kan rumahnya ini tidak diwariskan ke kamu ya? Bukan punya kamu ya? Oh oke oke, iya sih, aku paham kalau seperti itu, iya mungkin akan lebih baik ya kalau kamu itu mungkin bisa kayak pindah rumah mencari rumah yang lebih layak kan ya, yang emang lebih aman gitu buat keluarga gitu. Eee, tapi di si lain emang sih, karena sekarang kan kondisi ekonomi sekarang kan emang kayak kurang baik ya, kayak bahkan untuk mencari pekerjaan tah itu udah ribet kan ya, kayak orang-orang kayak banyak yang nganggur dan sebagainya gitu. Eee, jadi mungkin sih kalau dari aku ya, eee, mungkin kalau dari Kakak sendiri aku juga pengen tanya nih. Eee, Kakak apakah sejauh ini mungkin sudah kayak menyiapkan semacam tabungan gitu selama Kakak sudah bertahun-tahun bekerja atau, eee, mungkin apakah masih, eee, rada kurang nih tabungannya?
Mhm. Iya. Mhm. Iya, betul. Iya, bener. Heeh. Mhm. Iya. Mhm. Mhm. Mhm? Mhm? Oke. Mmm, untuk tabungan jujur aku sedikit cerita tentang, eee, apa ya, eee, flashback pernikahan aku gitu kan, dan itu, mmm, tabungan aku semuanya sudah habis untuk menikah gitu kan. Eee, sebenarnya tuh itu tabungan masa depan aku, cuma ada ya, permasalahan internal yang bikin aku tuh harus menggunakan uang itu. Jadi, mmm, waktu itu tuh, mmm, budget untuk pernikahan, uangnya tuh ternyata dipakai oleh kakak ipar aku. Sehingga aku harus menutupi seluruh biaya pernikahan itu dengan tabungan aku semuanya dan justru malah kurang dan aku sampai menjual beberapa aset gitu dan tuh kayak aku, aduh sedih banget, dan benar-benar kecewa banget deh. Ini kayak persiapan aku selama ini untuk, mmm, masa depan aku tuh jadi kayak ya udah aku heeh, kayak mulai dari nol lagi gitu.
Iya? Oke. Oalah. kebuang ya. Mmm, iya sih. Kalau seperti itu aku paham banget ya, kalau, eee, Kakak merasa kayak kecewa ya. Karena kan uangnya itu kan emang seharusnya digunakan buat hal-hal lain ya? Tapi malah kayak digunakan semuanya buat pernikahannya itu gitu. Eee, mungkin sih kalo saran dari aku ya, eee, ini kan berarti kan Kakak sudah punya keluarga kan ya? Udah punya istri dan anak gitu kan ya? Eee, mungkin sih emang ya pasti rada susah kalo Kakak itu harus mulai dari nol lagi. Eee, tapi itu bukan berarti kayak Kakak itu, eee, harus menyerah atau kayak putus asa gitu kan ya. Karena kan Kakak usia 30, jadi aku rasa masih ada kayak banyak peluang ataupun kesempatan gitu buat kayak, eee, apa ya, kayak mencari pekerjaan yang mungkin lebih layak atau mungkin kayak untuk, eee, bikin usaha gitu kan ya seperti yang tadi Kakak rencanakan. Karena, eee, ya itu kan ya u 30 tuh aku rasa masih cukup muda gitu. Jadi, eee, mungkin Kakak bisa kayak menggunakan pengalaman Kakak selama bertahun-tahun bekerja itu, sebagai, eee, ilmu aja gitu kan ya. Ilmu Kakak buat mencari pekerjaan lain ataupun kayak untuk membuat usaha gitu kan ya. Di mana mungkin Kakak pasti udah ada ini kan ya, mungkin kayak udah ada rencana kayak kira-kira mau bikin usaha apa gitu kan ya? Dan mungkin sekarang, Kakak bisa kayak, ini aja kayak nyiapin lagi modalnya, tabungannya buat usaha itu gitu loh.
Iya, heeh. Mhm. Mhm. Iya. Ya. Heeh. Mhm. Mhm mhm. Mhm. Mhm. Heeh, mhm. Mhm. Mhm? Oke oke oke. Dan itu sebenarnya, mmm, aku tetap tidak menyerah ya dengan impianku untuk, eee, menjadi seorang pengusaha di usia 30 tahunan itu ya dan memang benar kata kamu tadi sih, sebenarnya aku kayak, eee, udah mulai nabung lagi, karena kan memang sebelum-sebelumnya aku kayak nabung itu dari nol banget kan, dan dari minus malahan dan sekarang memang sudah terkumpul beberapa tapi belum banyak, dan, eee, sebenarnya tuh sambil kayak, sambil jalan gitu kan, sambil jalan, mmm, bekerja, aku tuh sambil kayak ngerjain sampingan juga yang bikin aku, eee, kayak punya penghasilan tambahan. Tapi memang nggak nggak besar-besar banget, setidaknya setidaknya, mmm, agak menambah penghasilan aku ya. Dan tapi tetap aja sih kayak aku masih, "Aduh ini kayaknya walaupun aku kerja sampingan masih jauh nih buat aku untuk, mmm, belikan rumah." Mungkin bisa sih kebeli rumah ataupun, eee, kendaraan ya. Eee, ya mungkin, eee, sekitar 5 sampai 10 tahun lagi mungkin baru aku bisa kebeli mungkin ya, jadi agak lama sedikit dan mungkin aku harus sabar sedikit sih.
Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Karena emang sih kalau emang sudah, eee, kepake semua ya tabungannya itu, yap Kak kalau mulai dari nol itu emang harus sabar ya Kak ya. Dan ya mungkin kalau misalnya nih, mungkin Kakak sudah ada kayak menyiapkan modal yang cukup besar untuk kayak pengusaha atau apa gitu, ya mungkin Kakak bisa gunakan itu buat usaha kan gitu. Dan mungkin setelah bikin usaha, Kakak jalankan setelah bertahun-tahun ya itu kan pasti ada akan ada ini kan kayak hasilnya gitu. Jadi mungkin untuk sekarang adalah ya Kakak, eee, mungkin kayak bisa menjaga semangatnya, menjaga motivasinya gitu kan ya. Supaya kakak bisa kayak tetap konsisten kerja, apalagi kan Kakak juga ada ini ya kerja sampingan gitu kan, jadi Kakak emang kayak harus benar-benar, apa ya, konsisten dalam menjalankan pekerjaannya ini supaya Kakak bisa kayak mengumpulkan tabungan yang besar u usaha, dan juga untuk, eee, membeli kendaraan ataupun rumah Kakak sendiri gitu kan ya. Karena kan, eee, pasti kan Kakak emang ini kan ya pengen, eee, membahagiakan keluarga gitu kan ya. Jadi, eee, aku rasa kalau misalnya Kakak mempunyai tujuan yang baik dan jelas, itu bisa Kakak gunakan sebagai dorongan sih Kak, supaya Kakak bisa lebih termotivasi gitu, Kak.
Mhm. Mhm. Mhm. Iya, mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Iya. Mhm. Oke oke, dan memang, mmm, selama ini aku selalu ini juga ya, kalu apa, eee, memotivasi sendiri gitu kan. Karena memang bagaimanapun tanggung jawab seorang ayah ataupun seorang kepala keluarga kan, memang harus bisa membawa anak dan juga istrinya selaku, eee, anggota kapal ya, aku sebagai nakhodanya untuk, eee, ke arah yang lebih baik, kemudian ke masa depan yang lebih cerah, dan, mmm, kayak, ya udahlah itu, mmm, jadi motivasi internal juga sih, kata kamu ya. Jadi kayak aku, eee, menjadikan semua itu sebagai, kayak bahan bakar supaya aku tetap maju dan melangkah ke depan ya.
Iya, betu. Iya. Dan kalaupun Kakak mungkin lagi merasa agak down, mungkin kayak kurang semangat, kan Kakak masih ada anak dan istri ya. Mungkin Kakak bisa kayak curhat ke istri, kayak mungkin kayak sekedar pengen ngomongin tentang keluh kesah dari kerja atau apa gitu kan ya. Itu mungkin bisa ngebantu kamu dalam meringankan bebannya dan sehingga Kakak juga bisa lebih semangat lagi buat kerja gitu kan ya. Jadi, eee, aku rasa yang penting adalah Kakak masih punya keluarga yang sayang dengan Kakak gitu kan ya dan itu bisa Kakak gunakan sebagai motivasi gitu.
Mhm. Mmm? Mhm. Mhm mhm. Oke oke. Boleh juga sih kata kamu ya. Karena bagaimanapun keluarga itu adalah nomor 1. <chuckles> Iya. Makasih banget loh ya, ini kamu udah mau, eee, ngasih saran ke aku dan ini memang saran yang kamu berikan ke aku tuh, eee, bermanfaat banget dan tentunya aku akan coba, eee, mengkonsistenkan dan tetap, eee, selalu berjuang untuk, eee, mengedepankan masa depan anak-anakku dan juga aku akan, apa ya, kayak lebih banyak berikhtiar ataupun berusaha agar masa depan aku lebih cerah dan cepat terwujud ya.
Iya, betul kan ya. Heeh. Iya. Oke Mas, aku juga mungkin aku juga berharap semoga, eee, Kakak bisa ini ya lebih semangat dan juga bisa menjaga motivasinya, supaya Kakak bisa mencapai segala keinginan yang Kakak pengen di masa nanti itu. Oke makasih ya, Kak dan sampai jumpa.
Mhm. Oke, baik. Mhm. Sampai jumpa.